Mmh. Ouais, beh, ce qui est intéressant c'est que finalement tu tu disais que Guy Ritchie avait aussi, heu, heu, fait le scénario et c'est pas du tout la même chose d'avoir un réalisateur à qui un producteur fait appel pour mettre en scène un scénario, écrit encore par une tierce personne. Là c'est différent, c'est-à-dire que Guy Ritchie a eu l'idée de son scénario, l'idée de ses personnages et il l'a lui-même mis en scène donc qui mieux que lui pouvait le faire à ce moment-là? C'est peut-être aussi ce qui donne, heu, toute, heu, toute sa force et toute sa valeur et toute son originalité à à ce film. Après j'imagine que, hem, que naturellement, comme dans tout film d'ailleurs le casting, heu, est important. Le, heu, le casting, heu, probablement que Guy Ritchie a dû avoir son œil dessus, pour justement, heu, heu, choisir et et aider à choisir les les personnages qui incarneraient le mieux son histoire, l'histoire que lui-même a pondue. Et et quels sont ces acteurs donc? Tu as évoqué Brad Pitt, heu, il y a qui d'autre dedans?
Mmh. Exactement. C'est ça. Mmh mh. Alors, pour les plus connus donc il y avait Jason Statham mais, avant qu'il devienne le Jason Statham qu'on connaît. Donc, heu, le Monsieur Muscle, heu, qui règle ses problèmes à coups de poing et à coups de de pistolet où il avait un rôle beaucoup plus, heu, plus subtil. Après c'est il a pris une direction qui est la sienne et il est très bon là-dedans mais c'est pas mon genre de film donc il y avait d exactement.
Ouais. Ouais. Oui, c'est il est plus oui plus dans les films d'action maintenant, heu, comme, heu, Le Transporteur.
Exactement. Tout à fait. Alors que dans Snatch il a pas du tout ce il fait il joue pas du tout les, heu, les gros bras. Et pour en citer un au il y en a plein d'autres, hein, mais je vais citer aussi Benicio Del Toro, qui est, heu, aussi, heu, dedans qui est qui est un parieur chevronné et lui à qui il man Franky 4 Doigts, parce qu'il lui manque un doigt. Voilà. Tu vois ce type de nom là Franky 4 Doigts, tu me parles d'un personnage qui s'appelle comme ça, ça va m'intéresser. Tête de brique, des personnages comme ça, ouh! S en fait je vais je vais m'y intéresser. Exactement, exactement et moi ça m'intéresse tout de suite. Tout de suite, j'ai envie de savoir qui c'est ce personnage-là? Comment il cogite? Dans quelle situation il va se retrouver? Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, dans dans le cinéma de, hem, de Guy Ritchie et notamment, cette identité-là, parce que, comme on l'a dit il est aussi, hem, heu, scénariste.
Mouais. D'accord. Bien sûr. <laughs> Et ça c'est leurs surnoms, quoi, bien sûr leurs noms de gangsters quoi. <laughs>